はい。ふん、なんか、それでゆうとどうなんですかね、その、まあ、じゃ、YouTube とインスタグラマー頑張ってらっしゃるってゆうことじゃないですか。で、こう、そこの他の、まあ、新しいことを始めようとする理由って、そこは何かあるんですか？
うーん。 うん。 はい。 はい。 うん。 うーん、なんか、あの、新しく始めることが、多分、あの、せいかかく的に好きなんだと思うんですよ。ん。なんか昔から、アルバイトをしても、すごく大変な仕事でも一生懸命やるんですけど、それが慣れてしまって、あの、楽になってくると、もう飽きてしまうんですよね。
うーん、なるほど。 はい。 ええ、そうなんですね。うん。
うんうん。そうゆうちょっと変な性格もあってってゆうのもあると思うんですけれども、でも、ね、ちゃんと、その、続けて、あ、い持続させないといけないってゆうのはね、1番大事なのかなって思うんですけどね。どうしても新しいことをやってしまって
うん。 はい。うん。 はいはいはい。なんか、それって、その、新しいことをやりたいっていうのは、もう、完璧に新しいこと限定っていう感じなんすか？例えばですけど、その、YouTube 内で別ジャンルの新しい方向性を探るって、これも1個一種、新しいものっちゃ新しいものじゃないですか。じゃなくて、その、まあ、ほんとにまるまる全く、今までやったことない新しいもの、全くの未知のものってゆうのが、いい感じなんですかね？
うーん。し うん。はい。 うん。 はい。 うんうんうん。 そうですね。うん。うん。 はい。 うふ。はい。 いや、あの、実はですね、YouTube も、あの、いろいろ、その、やりながら、いろんなことをやっているので、ま、ジャンルを1つに決めた方がいいってゆう、なんか、ん、鉄板なルールみたいなあるじゃないですか。はい。なんですけど、それも、あの、できていないのは、いろいろやりたくなってしまって、いろんなジャンルを載せてしまってるんですね。
はい。 そうですね。 はい。
だからそこでもやってるんです。新しいことを。そこでもいろいろやってしまって、うーん、でもなんか、あの、違うなと思って、また違うことをやりたくなって、みたいな、うん、感じなんです、ん。うん。
うんうんうん。 うーん、その、なんか違うなって、もうちょっと、こう、言語化してみると、何がどう違うんですかね？
うん。 ああ、たやっぱり成果が出ないっていうことですね。例えば、その、YouTube だったら、こう、すごく一生懸命時間かけて作った動画が、あんまり再生回数がいかなかったりすると、あ、これ違うかったんだなみたいな。じゃあ、次、違うのを出してみようみたいな感じになってしまうんです。
ああ。 はい。 はいはい。 ああ、なるほど。
うーん。
なるほど。例えば、それで、じゃあ、逆をゆうと、その、ま、適当っては、言った、あれですけど、ちょっと時間かけないで作ったものが当たるみたいなことも、まあ、あるわけですよね？
はい。 うん。 はい。 うん。

そうだったんですね。はい、もちろん任せてください。最近、すえっと、じゃあ、いろいろこうもっとお話を聞かせていただきたいなって思うんですけれども、なんかもうちょっと具体的にお話聞いてもいいですか？
はい。 はい。うん。 あ、はい。うん。あ、そうですね。はい。なんかちょうどコロナの時期をきっかけに、SNS を始めたんです。ま、子供があの大きくなって自分の時間も取れるようになったっていうのもあるんですけれども、あの一番初めにあのユーチュービョウ YouTube を始めて、それでその後、あのイン Instagram とか TikTok とか、そういうのを、ま、全般的に今はショート動画をメインにしていて、そういうのを全体的にあのやったりしてるんですね。
うん。 はい。 おおおお。 はいはい。 ふん。